ก็ไม่ ไม่เสมอไปนะครับ ก็เคยมีครั้งหนึ่งที่แบบซื้อเสื้อมา เราแบบ โอ้โฮ เราจ่าย ตอนเราเลือกอะเราเห็นว่ามันสวย แล้วก็แบบ เอ่อ ราคามันก็ มัน มันก็ลดแหละ แต่ ส แต่ แต่ราคาที่ลด ณ ตอนนั้นน่ะ ถ้าเทียบกับแบบ งบประมาณใน ของเรา ณ ตอนนั้น แล้วก็แบบว่า เอ่อ มันก็ค่อนข้างสูงอยู่นะ แต่เราก็ตัดสินใจที่จะแบบเอามัน เอา เอามันมา ใช่
อืม อืม อืม อืม เพราะว่ามันลด เหรอคะ? แล้วก็เพราะว่าแบรนด์ด้วยถูกไหม? อืม
ใช่ ว เพราะว่า ล ลด แล้วก็ช่วงนั้นเป็นแฟชั่นครับ แต่ แต่ พอเรา เราเอามาจับใส่จริง ๆ อะเรารู้ สึก เรา เราก็รู้สึกว่า เอ๊ะ มันไม่เข้ากับเรา ใช่ แบบ เนื้อผ้ามันแบบ
อ๋อ มันไม่ มันไม่ใช่ <chuckles> อ๋อ โอ้โฮ จริง ๆ ก็ต้องลองก่อนเนาะ ก็ควรที่จะลองก่อนใช่ไหม ก่อนที่จะซื้อมา อืม เพราะบางทีอะมันดูสวยในหุ่นน่ะ มันดูสวยเวลาคนอื่นใส่ แต่พอเรามา ใส่แล้วอะ เออ มันไม่ได้ ก็ มีเหมือนกัน อืม
ใช่ ใช่ครับ ใช่ แต่ว่าตอนนั้น อืม ใช่ ใช่ แล้วก็บางสินค้าอะครับที่ ลดราคาเนาะ ก็อย่าง อย่างที่บอก ที่เขาเอามาลดอะ บางทีมันอาจจะเป็นสินค้าที่แบบคุณภาพอาจจะไม่ได้เต็ม หรือเป็นสินค้าที่แบบว่ามันมีตำหนินิดหนึ่ง เป็นรอย ใช่ ๆ บางครั้งก็เจอนะ แบบไป ไปซื้อ อย่างเงี้ย แล้วแบบว่ากางเกงอะเป็นรอยเปื้อนติดมาด้วย อย่างเงี้ย แต่ตอน ตอนเราซื้ออะเราไม่ได้ดูให้ดีไง เพราะมันเป็นรอยเปื้อนจากข้างในอะ
อืม คนเอามาคืนไหม? เออ อาจจะมีคนเอามาคืน อืม อืม อืม อืม อ๋อ อืม แต่มันก็เป็นบทเรียน ค สำหรับเราไหม ว่าแบบพอเราไปชอปเสื้อผ้าในครั้งต่อ ไป เราก็เช็กมากขึ้นไหม แล้วก็แบบพยายามลองก่อน หรืออะไรก่อน อืม คิดเยอะกว่าเดิม เออ ๆ ๆ
ใช่ครับ ใช่ ๆ มันก็เหมือนเป็นบทเรียนให้เราได้ ท ได้เรียนรู้เนาะ แบบ เออ เออ เราแบบ ครั้งหน้าเราก็ควรเช็กดี ๆ เพราะว่าถ้าเราซื้อมาแล้วมันแบบไม่คุ้ม หรือว่าแบบ บางทีเราเลือกถึงขั้นว่าแบบว่าเรา เราไม่ได้ซื้อแค่แบบราคาถูกนะ เราจะเลือกว่าตัวนี้อะใส่ได้ ใส่ได้บ่อยไหม นอกจากคุณภาพ จะแบบว่าตัวนี้แบบแมตช์ได้ ได้แบบหลายลุกไหม? หลายสไตล์ที่เราไหม? อย่างเงี้ยครับ แบบว่าถ้าซื้อมา
อืม เออ อืม อืม ก็คุณภาพด้วย อืม อืม ๆ อืม อืม คือเหมือนเราเองก็โตขึ้นเนาะ แล้วก็ได้บทเรียนมาในการชอปที่ผ่านมา แล้วขอ ถามหน่อยค่ะว่าตอนเนี้ย คุณแบบว่าทำงานหาเงินใช้เองได้แบบมากขึ้นกว่าเดิมไหม?
ใช่ ๆ ครับ อืม

เออ ๆ แล้วทำสำเร็จไหม? แบบเคยเปลี่ยนสไตล์แบบเอามา Mix and Match หรือว่าแบบ แก้ไขอะไรนิด ๆ หน่อย ๆ เป็นสไตล์ใหม่ เคยไหม?
รู้สึกว่า ตอนช่วง แรก ๆ เมื่อแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะครับ เรา คนอื่นมองมาก็อาจจะแบบมองว่าแปลก แต่ช่วงหลัง ๆ มาเนี่ย รู้สึกว่า Social หรือว่าแอปพลิเคชันแบบ การถ่าย ส ตัวเองอะ แต่งแฟชั่นลงแบบ ลง ลง ลง social อะ มันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะ ใช่ แล้วแบบรู้สึกว่า สังคมอะก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้น เออ เรารู้สึกว่ามันดี
อ๋อ อือ ๆ แพลตฟอร์ม เออ ๆ ๆ อืม เออ ๆ ๆ อืม ก็เลยไม่ได้ดูว่าแปลกตา เหมือนถ้าเป็นเมื่อก่อนคนก็อาจจะมองว่าแปลก ใช่ไหมคะลุกนี้ แต่เดี๋ยวเนี้ยมีลุกที่แบบ อย่างเคยเห็นเจมส์ เขาชื่อเจมส์อะไรนะ ที่เขาเป็นผู้ชาย แต่เขาแต่งผู้หญิง อะ
ใช่ ๆ อืม อืม เจมมี่ เจมส์ ใช่ไหมครับ เออ ใช่ ๆ
เออ เออ ใช่ คนนั้น เหมือนเรารู้สึกว่า แล้วเขาเป็นผู้ชายจริง ๆ อะ เรารู้สึกว่า เออ! มันเท่จังเลย ในการที่แบบ เมอ มันไม่ มันไม่ ข้อจำกัดอะไรหลาย ๆ อย่างเนาะ ที่แบบเมื่อก่อนมันอาจจะมี เดี๋ยวเนี้ยคือคนก็เปิด เปิดกว้างมากขึ้น แล้วก็เหมือนให้พวกคนได้แบบแสดงออกความเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นอะเราว่า เออ มันก็ เนาะ มันก็ดีอะ อืม
ใช่ อืม อืม เออ อืม อืม ใช่ครับ เออ นอกจากเสื้อผ้าห้างอ ะผมก็แบบ ช่วงก่อนเนาะ เราก็แบบไปนี่เลยตลาดมือสองก็ได้ เราคิดแล้วแบบ เออ มือสองก็เท่ได้นะ เพราะว่าเมื่อก่อนเราอะจะชอบไปเดินที่แบบตลาดมือสอง ที่แบบว่าวันหยุดเนาะ มันก็จะเจอแบบ โอ้โฮ มีครบหมดเลยครับ เสื้อ กางเกง รองเท้า
อืม เออ ๆ ๆ อืม อือ ๆ ๆ อืม อืม ๆ ๆ แล้วมัน มันเซฟเงินเราได้เยอะไหม ตลาดมือสองอะ?
ใช่ แต่ว่า

อือ ๆ ๆ เออ แล้ว แล้วเราทำยังไงตอนนั้น?
ใช่ แต่ว่า อืม แต่ในช่วงเวลานั้นอะเนาะ <clears throat> เราก็เป็นคนที่แบบสนใจในเรื่องของสไตล์อะ เราแบบอยากแต่งตัวให้มันแบบดูดี อยากแบบ อื้อฮือ มี Trend เข้ามาเนาะ เออ
อา อืม อ๋อ ตอนนั้น ช่วงนั้น สไตล์นั้นเขาเป็นยังไงกันหรอคะ? สไตล์ที่แบบเป็นที่นิยม
อืม ช่วง ยุคนั้นน่ะเหรอครับ ก็จะเป็นเหมือนแบบฟีลคนญี่ปุ่น หรือว่าคนเกาหลีที่ใส่เสื้อยืดธรรมดา ใช่ แต่ว่าแบบดูเท่ ๆ
อืม อ๋อ เซอร์ ๆ หน่อยไหม? อา Minimal Minimal อืม
ใช่ ๆ Minimal แฟชั่นครับ แต่แบบ เออ แต่มัน มัน มันก็ดีนะ มันรู้สึกว่า Trend ช่วงนั้นน่ะ มันเป็น Trend ที่แบบว่า มัน ที่แบบว่ามัน Minimal อะ มันไม่ต้อง ไม่ได้แบบเยอะแฟชั่นตามกระแส ใช่ ไม่ต้องมีแบบเครื่องประดับตกแต่งเยอะเหมือนเท่าเนี้ยครับ ใช่ หลักการใน
<laughs> เออ ๆ แล้ว แล้วเราเป็นยังไงบ้างอะไหน? เออ เออ เออ ๆ ไม่ต้องอะไรมาก อา อืม ๆ ๆ อืม ๆ ๆ ๆ เออ แล้วเราหาซื้อเสื้อผ้าได้ไหมคะ? ในตามที่แบบคอนเซปต์ที่เราตั้งไว้อะ
อืม อืม ได้ครับผม ก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งอะ ก ก็คือเมื่อก่อนน่ะตอนเด็กเด๊กเลยอะ เราแบบจะถูกปลูกฝังไว้ด้วยว่า ของแพงต้องเป็นของดี ใช่ไหม? แต่พอในยุคที่แบบเรามีงบที่จะค่อนข้างแบบว่า ต้อง ต้องจัดการเนาะ ต้องบริหาร จัดการเองอะ เราก็เลยค้นพบแล้วว่า ของถูกอะมันก็เป็นของดีได้ ถ้า ใช่ ถ้าเกิดว่าเราอะเลือกเก่ง
อืม อืม อืม อือ ๆ ๆ อือ ๆ ๆ คือของที่ เออ แล้วไม่ใช่ว่า แพงทุกชิ้น มันจะเป็นของดีด้วยไง ประเด็น เออ เออ ๆ ๆ
ใช่ ๆ แบบเรื่องของคุณภาพ เรื่องของแบรนด์ ใช่ไหม ที่เข้ามาด้วยเนาะ เราก็เลยเปลี่ยนแบบความคิดของตัวเองว่า ของ ของถูกอะ มันไม่จำเป็นต้องแบบว่า เป็นของที่แบบว่าใช้แล้วทิ้งเสมอไป
อืม ๆ เออ

ดีนะเรา เรายิ่งแบบช่วงหลัง ๆ เนาะ ยุคเราอะมันมีแบบ เอ่อ การตลาดออนไลน์มาด้วยอะ แบบเราซื้อของช็อปปิงจากแบบออนไลน์ ช่วงแบบโพรโมชัน อย่างเงี้ยครับ ช่วงแบบเขาจัดแคมเพนระหว่าง 9 เดือน 9 10 เดือน 10 อย่างเงี้ย ใช่
อืม อืม อือ ๆ ๆ อืม อ๋อ อ๋อ ก็เป็น ซ ซื้อในช่วงที่เขาเซลส์ อ๋อ เออ ๆ ๆ แล้วเราได้ของดีมาเลยไหม ของได้ ได้ของดีราคาถูกมาเลยไหมช่วงนั้น?
ครับ แต่ แต่มันก็มี มัน มันก็มีบางครั้งอะครับที่เราแบบ ที่เราหลงไปกับโพรโมชันของเขาเนาะ เคย เคยมีประสบการณ์นี้ คือแบบซื้อเสื้อมา 5 ตัว แต่ว่าราคา ราคารวมมันน่ะ 99 บาท
เออ อะฮะ เออ ๆ เออ
ใช่ แต่แบบสรุป ก็คือแบบใช้มาแบบใส่ครั้งเดียว แล้วก็ซัก 2 รอบคอเบี้ยวหมดเลย
อา เออ ๆ ๆ อันนี้ก็เป็นของถูกที่คุณภาพก็ ไม่ได้ดีไปด้วย อา เออ
เออ ใช่ครับ ใช่ ใช่ แต่เราแบบหลงไปด้วยกับราคาตามมันที่เขาจัดไง เพราะว่าเรา เราแบบมีงบที่ค่อนข้างจำกัดเนาะ
อืม อืมๆ อืม แล้วหลังจากนั้นเราทำยังไง? เรายัง เราเข็ดไหมกับ โพรโมชัน หรือว่าเราก็ยังแบบว่า ชอบของถูกอยู่?
เออ แต่ที่ อืม ก็ ก็เข็ดนะ ถึงแม้แบบเรามองย้อนกลับไปในตอนนี้เนาะ แบบตอนนั้นมันอาจจะแบบ เออ 99 บาทเอง แต่ว่าใน ในตอนนั้นน่ะ ตอน ตอนที่เรามีงบค่อนข้างจำกัดอะ เราก็แบบว่า เออ เสียดายอยู่นะ อืม เหมือนแบบใช้แล้วทิ้ง แต่ทีเนี้ยหลังจากนั้นนะครับ เรา เราก็เลยมามองหาแบบ เออ เราไปเลือกจากร้านค้าที่มันอาจจะมีรีวิวเนาะ ถ้าเราซื้อออนไลน์อะ เราก็จะไปไล่อ่านคอมเมนต์ก่อน เราจะไม่แบบว่ากดไปตามอารมณ์ของตัวเรา ใช่ ๆ หรือแบบ
อืม อืม อืม อืม อืม อืม ๆ ๆ ใช่ อืม อา ๆ ๆ เออ ๆ ๆ อืม อืม แล้วคอมเมนต์มันช่วยได้ไหม? เพราะเคยได้ยินว่า มันมีที่แบบหน้าม้ามาคอมเมนต์เหมือนกัน อืม
อืม อืม เรา เราก็จะเลือกดูจากคอมเมนต์ที่อาจจะมีรูปหรือวิดีโอ เงี้ยครับ ถ้าเป็นข้อความเราก็ ย อาจจะยังไม่เห็นสินค้าเนาะ
เออ อ๋อ